طَب أنت شايف أنهي أحلى ال بتوَنِّس بيك والّا أنا باعشقك بتاعة ميادة الحناوي؟ بتونس بيك بتاعة وردة ف أن أنت شايف مين أحسن فيهم أو شايف أنهي أغنية فعلًا، لأ، ملي مليانة مشاعر مثلًا بقى وكده؟
آه. لأ، طبعًا أنا باعشقك، أنا باعشقك دي الTop عندي ما ما ما فيش حاجة، خلاص ما مستحيل لو حصل إيه، لو حصل إيه مش هاقدر أ مش هاقدر أحرّك مكانها لإن وصّلتني لحالة أنا عُمري فحياتي ما ما وصلت لحالة ال ال التشبُع من كلّ حاجة حواليّا كده، اللي زي ما قُلت لِك القعدة مع صحابي وال ش ومثلًا كوباية ال ال الشاي مع القعدة بقى الجو الحلو، مع ال الهوا الجميل مع ال الصحاب، مع ال الأغنية اللي شغّالة، <tsk> وصلت كده لحالة من ال ال ال الام الامبساط مستحيل أوصل لها تاني، أنا حاسس إن أنا مستحيل أوصل لها تاني ساعتها.
إمم، في حتّة تانية آه، أيوه. إمم، إمم. أيوه. إمم، أيوه فاهماك.

آآ، لأ إحنا في البحر بنحب نشغّل يعني إحنا رُحنا إسكندرية من فترة، شغّلنا أغنية اللي هي شَطّ إسكندرية يا شَطّ الهوا، ال ال ال <laughs> ف بنحاول آه، بنحاول ن نلزّق الأغنية في الحِتّة ال اللي إحنا عايزينها، بس بُصّي، هاقول لِك على حاجة، ال الحاجات دي فعلًا بتعمل ذكريات جميلة أوي، يعني أنا أهو ب ب بافتكر يعني لمّا الأغنية دي تعدّي جنبي مثلًا، أغنية أنا باعشقك، أو أغنية شَطّ الهوا، أو أغنية باتونِّس بيك، على طول إيه بيحصل، بافتكر اللحظة الجميلة ال اللي حصل فيها الموقف ده، ففعلًا الأغنية بتعمل ذكريات جميلة جدًا.
امم. أيوه <laughs> بتجيبوا الأغاني اللي لايقة على المكان. أيوه. إمم. أيوه. اهم.